Bah c'est ce que j'ai essayé, heu, de faire l'an dernier. En fait je me suis trouvé un un poste, heu, en CDD dans une boîte qui avait l'air pas mal, c'était, la paye était OK, pas dingue, c'était au-dessus du SMIC donc voilà c'était pour 2024, heu, ça commençait à être un peu tendu, mais bon j'ai pris ce que j'ai trouvé qui était quand même au-dessus du SMIC, donc voilà, et mmh, je comptais vraiment sur, heu, l'a l'aboutissement en CDI.
Moui. Oui. Oui. Oui.
Pour, heu, effectivement bah là pour le coup la stabilité, heu, financière et puis, voilà et la sécurité
Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Bah il s'est passé qu'en fait c'est une boîte qui fait de l'abus de CDD, qui te qui au lieu de prendre un CDI pour des besoins permanents, ils prennent un CDD et ils te jettent et ils prennent un autre CDD qu'ils jetteront probablement aussi et ainsi de suite.
Ouais mais quelquefois, c'est pas à leur avantage puisqu'ils doivent reformer la personne à chaque fois.
Oui, mais i ils pensent au court terme, heu, i ils voient que, heu, s'il y a X ou Y raisons, heu, ça se passe pas et que, heu, si tu es en CDI, ils peuvent pas se débarrasser de toi si facilement, alors que là on sait que tu as 1 an pour, heu, au bout d'1 an si finalement tu tu leur conviens pas à 100 % pour X ou Y raisons, bah voilà ils te ils se débarrassent de toi, donc c'est pas très légal, mais, heu, c'est pour ça qu'ils le font.
Ouais. Ouais. Très bien, et mmh, alors, heu, maintenant, heu, qu'est-ce que tu fais, heu, pour, heu, régulariser ta situation financière?
Et ben je me suis rendu compte que du coup, voilà la sécurité financière c'est toujours la priorité parce que j'arrive plus à me consacrer à ma passion avec, heu, le stress, heu, derrière de du lendemain et de l'argent. C'est trop stressant, surtout avec des enfants, et je me suis aussi rendu compte que et oui, oui donc ça ça joue beaucoup, et je me suis rendu compte que le monde du travail, heu, il il, bon déjà il est assez impitoyable, et en plus il me convient pas, donc, heu, là j'essaie de trouver une sécurité financière en tant qu'indépendant, donc là, je, voilà je vais ouais.
Ouais. Ouais, exactement. Ah parce qu'en plus tu as des enfants. Mmh. En tant qu'indépendant, et tu fais ça, tu en ligne quoi.